Hindi, eh, parang ayun lang talaga yung nakita ko na ano kasi hindi ako makwento, um, ayoko siyang ikwento sa family ko kasi siyempre 'pag nagka-ayos kami 'di ba sira na siya. 'Di ba ayun yun, ayun yung iniiwasan ko so, ah, siguro kung hindi sigarilyo baka maging alcoholic na lang ako ganyan mas masama, oo, ayan. So ayun yung ano, um, yun yung, ah, naging yung old the habits ko yan yang paninigarilyo na yan. So tapos, sab
Mm. Mm. Oo, oo, oo. Oo, mas, mas grabe, oo, oo, oo. Mm, mm. Pan pa paano naman ano kumbaga papaano yung approach na ginawa ng panganay mo o nong anak mo para mapag-isip ka na, sige titigilan ko na 'to.
Mm.
Ano?
Ah, ay sumasaksak na yung dibdib ko. Kakaano, oo, ganyan na parang ano ansabi niya, ah, ano ba yan, parang sabi niya o bumibigay na yung ano bumibigay na yung baga mo tigilan mo na yan. <laughs> Para at saka
<chuckles> Uy pasensya na ha oo. Mm. Hmm, concern siya concern siya sa health mo, kaya ano, oo, oo.
Oo, exactly. So ayun so pero kasi kapagka hindi naman ano tawag hindi man maiiwasan parang araw-araw meron ka namang ano, ah, meron ka namang, ah, stress na nararamdaman, 'di ba dahil, um, ano ba 'yan, um, unang-una kung halimbawa sa trabaho 'di ba, um, tambak 'yong mga task na na ginagawa mo 'di ba, tas malapit na yung deadline ganyan o kaya tambak na yung labahin mo. naistress ka kung papano mo paano mo ba sisimulan, 'di ba, 'andiyan yung ano 'andiyan pa yung ano yung mga bata na kailangan mong ano kailangan mong alagaan din, oo. So yung kumbaga yung work-life balance na ano na parang hindi mo ma-achieve nung nung mga ano ma So everyday ganyan meron kang ano meron kang stress, pero hindi yun yung nakapag hindi yung sumasakit lang ang dibdib ko ay yung nakapag-ano sa akin. Ang sabi lang ng ano nong ah, nong anak ko sabi niya, "Eh, wala ka naman ng stress ngayon." Sabi niya. "Wala naman na si daddy." Sabi niya ganon. So, ay do do you think it's about time 'di ba na talikuran mo na yan parang, um, iniwan ka na nga niya, oo ang sakit nun di ba bastos. <laughs> Iniwan ka na nga niya tapos yung health mo, gusto mo pa ring mag ano ma-damage ganyan, so sabi ko, oo nga ano, parang ano, mm.
Mm. Mm. Mm. Mm, oo. Mm. Asikasuhin, tama, oo, oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, oo. Oo. Yung vid. Mm. <laughs> Mm tama naman. Mature na siya 'no. Ay ilang taon siya nung mga time na yun na nagsasalita siya ng ganun?